أصل هاقول لك هو فعلًا على الأقل كده، فكرة إن هو ي يلبس لوحدُه، فكرة إن هو يضبّط سريره لمّا يقوم من النوم دي بتفرِق جدًا، كَلْ مثلًا يشيل أكلُه من مكانه، يعني كَلْ في طبق معيّن يشيله ويوديه المطب مش هاقول لك اغسله، شيلُه بس كده من على السُفْرة، ودّيه مكانه المطبخ يا سيدي أنا هاغسله لك، بس أنت شيلُه من مكانه، فكرة إن هو يبهدل مكانُه وأنا ال وأنا اللي أنضَّف، يعني ييجي مثلًا يشيل حاجة من الدولاب، يوقّع لي باقي الهدوم، ويسيبها ويمشي، يعمل بقى إن هو مش شايفها! دي حاجات بتعصّبني جدًا، فأنا لأ، هاعلّمه بصراحة، يعني فكرة إن أنا أعلم طفل الحاجات دي كلّها، وإن أنا أخلِّي عنده الحاجات دي، أنا مراتُه المستقبلية هتدعي لي، وغير إن هو كمان هيبقى حد مسؤول مع الوقت، لإن أنا باعلمه مسؤولية، باعلمه حاجات يعملها، هو هيكبر شخص مسؤول، لو سافر، عاش لوحدُه طيب، ما هو هيتعلم.
إمم. إمم. إمم. أوكي. إمم. <laughs> أكيد. أكيد. طَب صحيح، صحيح، طَب خليني أسألِك سؤال أخير، أنتِ آآ، بتفتكري ليه في شباب ممكن تكون مش متعاونة مثلًا في شغل البيت؟ هل كَسَل مثلًا، والَّا هُم إتعودوا إن هُم ما يعملوش كده، والَّا ثقافة؟